そうなんですね。じゃ、お料理もされると言ってましたけども、おお買い物も結構自分で食材を買いに行かれるんですか？
うーん。 ええ。 そうなんです。実は、えっと、我が家では、妻ももちろん料理するんですけど、大体、食事ま、僕、あの、在宅ワーカーなので、あの、食事は僕の仕事って、作るのは僕の仕事って、ま、家事は分業なんですけど、大体、<chuckles> 料理は僕がやってんで、買い物、ま、僕がする感じですね。
はい。 うんうん。 じゃ、買い物をすする時は、もう大体決まってる感じですか？それとも、あっち、くあ、ここの鶏肉なら鶏肉はこのスーパーとかそういう風に、いろいろし調べて買ってますか？
うん。 うん。 うん。